Hmm. Sabagay, kaniya-kaniya naman din talaga, ano. Ako siguro, ang pinaka-least ko, ano ba, ah, English. <laughs> Mm, 'di ba, sa sabi nga nila, 'di ba, parang 'pag lalaki parang magaling sa math, 'pag babae magaling sa English, Science, a okay lang. Pero pagdating sa math, ayaw din naman nila. Parang gano'n talaga, eh, dati, eh, 'no? Mm.
Oo. O? Mm. English. Ah, sabagay, oo, 'yon din pala. Hindi, pero Oo. Sabagay. Oo. English, okey lang. Kung re writing or written, 'yong susulat mo lang. Pero 'yong 'yong English na mag-e-English ka sa harapan, 'yon ayoko no'n. Ayoko rin ng recitation.
Mm. 'Pag 'yong Oo, totoo. O, kaya 'yong reading, <chuckles> 'yong read sa read sa English, okay lang naman ako. Ang problema ko lang siguro sa reading, tamad kasi ako magbasa no'ng high school ako. <laughs> Oo. Ah, la ah, la ah, lalo na siguro 'yong mga literature, 'yan. 'Yong mga English literature, ay naku, Diyos ko po. A
Oh. Oo, oo. Magbasa. English, 'no? Tapos, iintindihin mo, okay lang sana kung babasahin mo. Ah, oo, oo. Ay, boring, sorry. <chuckles> Ayoko no'n.
tud ma maano ako no'n, a aantukin ako, pagbabas ma magbabasa ako ng gano'n. Mm.
Tapos ang Nab oo. Tapos ang lalalim pa ng mga English nila. Oo, ang hirap no'n. Tapos, kailangan mong mabasa ang isang libro tapos magbibigay magpapasa ka ng reaction paper.
Mga words, oo. Hindi ko maintindihan. <chuckles> Ang liit-liit. Reaction paper. 'Di ba, parang, o Nai na-imagine ko nga kung ano, 'no, kung mayroon ng AI, no'n ano, parang mayroon ka ng and dali siguro ng mm.
<chuckles> Oo. Bater Oo. ChatGPT-hin mo na lahat, 'no. Ah, summary the, ganito-ganiyan, oh.
Ganiyan, 'di ba, ano, parang ang sarap pala mag-aaral ulit. Bumalik sa pag-aaral ngayon ano, parang ang dali. <chuckles>
English pa. Uh-huh. Na naiisip mo rin ba mag-aral?
Hmm. Gusto ko rin sana, eh. Kaso, siyempre parang ah, siyempre 'pagka-graduate natin, eh, nag-iiba na 'yong priority. 'Yan, totoo.
Oo. Iba na ang priorities, oo. Pero ako din, sumasagi rin sa isip ko na, parang gusto ko ulit mag-aral. Pero, 2 kasi 'yon, eh, gusto ko mag-aral, 'yong isa, ah, taliwas sa course ko, tas 'yong isa, parang masteral. 'Yong isa, taliwas sa course ko, ibang-iba. Sabi ko
Mm. Mm. Totoo. Oo. Mm. Ibig sabihin ba, ano 'yon? 'Yong halimbawa 'yong no'ng nag-college ka ba, ikaw ba pumili ng kurso mo, o 'yon 'yong gusto ng pamilya mo sa'yo, ganon?
Ah